Waduh, kalau sampah plastik yang sering aku temuin itu banyak banget ya Kak ya. Tapi, belakangan ini yang sering aku amati, lebih dominan itu kayak ini loh Kak, bungkus-bungkus es teh di pinggir jalan. Tahu enggak es teh jumbo, yang kayak Rp3.000-an gitu-gitu. Nah, aku sering banget nemuin bungkus-bungkus kayak gitu itu. Kan biasanya dikasih ke dalam cup, terus dikasih plastik, eee, putih yang bening gitu kan. Nah, aku tuh sering ngelihat di pinggir jalan tuh, banyak banget tuh Kak satu paket tuh antara sedotannya, cup-nya, sama kantongnya, itu sering banget di pinggir jalan aku temuin, gitu.
Mhm. Oh, tahu tahu tahu. Heeh. Betul. Waduh. Waduh, itu triple sampah ya Kak ya. Udah ada sedotan nya, ada cupnya, ada masih ada plastik kreseknya lagi. Waduh, itu banyak banget iya, benar, dan juga apalagi kan sekarang zamannya es teh dan sem es-es boba bertebaran ya, di masyarakat ya. Jadi aduh, pasti, banyak banget sampahnya, terus, menurut kamu nih Kak, karena kan itu meresahkan ya dan su mudah banget ditemui di mana-mana. Gimana sih langkah praktis ya, atau cara praktis buat, paling enggak tuh, kita nggak berkontribusi menambah sampah plastik itu?
Iya. Benar benar banget. Meresahkan sekali sih Kak, itu Kak. Betul. Betul sekali. Mhm. Iya. Waduh, kalau masalah mengurangi sampah plastik itu sendiri ya Kak ya. Khususnya buat yang, eee, kemasan es-es dan sebagainya, jajanan-jajanan gitu. Kalau aku sekarang ini sendiri menerapkannya, aku bawa kayak tumbler, tapi tumbler yang bisa dilipat gitu loh Kak. Jadi, ada kayak heeh. Tumbler plastik, bisa dilipat, terus bisa dija jadiin gantungan kunci, gitu. Jadi itu kan kayak, praktis banget ya. Nah, itu sering tuh Mhm. Aku ga aku cantolin di tas-tas aku, tas-tas main, tas-tas pergi gitu-gitu, aku cantolin. Jadi, ketika aku jajan, kayak kopi-kopian, atau apapun itulah aku selalu nyodorin, eee, tempat ini aku sendiri, tempat minum aku sendiri. Ya, setidaknya gitulah Kak, gitu.
Mhm. Mhm. Oh. Wow! Menarik banget, itu. Heeh. Wah. Keren sih, keren, dan itu akhirnya jadi memudahkan diri sendiri juga ya Kak ya, karena kan pengen kalau misalnya pengen apa, sesuatu pengen a misalnya lagi beli jajan, terus nggak ada tempatnya, bisa ditaruh di situ juga ya. <chuckles>
Betul. Iya iya, benar benar. Tapi ada lagi nih Kak, aku selain kayak, eee, bawa tumbler yang itu tadi, aku tuh juga membiasakan banget nih, sekarang, kalau ke supermarket atau ke belanja apapun itu deh, aku tuh selalu berusaha untuk membawa kantong belanja sendiri. Kayak totebag-totebag gitu loh Kak. Hmm.
Waduh. Iya ya, boleh boleh. Heeh. Heeh. Oh. Oke, biar menghindari plastik kresek dari, eee, pasar atau dari tempat belanja ya?